É. É. É, sim, com certeza. E é, assim, é um trabalho, que tudo que eu faço é muito mental mesmo, sabe. Então, eh, é o dia inteiro
Ah, vê. E você durante o dia não sai, pra nada? Nunca, assim?
Eu saio 3 vezes por semana, quando eu quando eu consigo 3, quando eu não consigo 2, pra ir à academia. Mas, eu é pouco né. <laughs>
Ah. É, é pouco. Você tá prati praticamente em cárcere privado.
Sim. É é. <laughs> É. Então, eu acho que eu preciso mesmo, talvez, inserir, assim, esse essa academia, o exercício físico né.
Hum. Aham. E esse que é o hábito que você tinha que estar pondo na sua lista, antes da água, antes do era descer da onde do sei lá sei lá, tô presumindo que você mora num prédio, descer do prédio, dar uma volta no quarteirão, mesmo no frio e voltar pra dentro.
Sim. Aham. Sim, sim.
Porque isso vai te dar oxigênio, vai te dar a sensação de frio e aconchego, e vai te dar equilíbrio mental. Você não pode fazer isso, viu. Cuidado, tá?
É. É, não, você tem razão. Eu acho que é é um hábito que eu preciso inserir mesmo, né, esse, de dar uma volta e sair de casa.
Né, dá uma volta no quarteirão. Dá uma volta, desce atravessa a rua e volta. "Vi gente". Entendeu?
Uhum. Sim, sim. Olha, muito obrigada pelas dicas, adorei falar com você.
Uhum, imagina. Eu espero ter podido te ajudar. Foi um prazer conversar com você, viu.

Hum, então
Aí toca, eu coloco no soneca. Aí toca
Então então essa soneca ela é o caminho da perdição.
<laughs> É.
<chuckles> Acho que Jesus não tirava a soneca, n os o telefone dele não tinha o mode soneca, não tinha.
Uhum.
Por isso que ele deu certo, entendeu? A gente não não <chuckles>
<laughs>
A gente tem telefone que tem mode soneca, entendeu, não dá não dá não dá, não dá porque senão a gente acaba sai tarde da cama, o dia não rende, a gente fica frustrado, não é verdade? É, assim, é é a pior coisa que a gente pode criar é essa expectativa de que vai conseguir levantar da cama
<laughs> Sim. Uhum. É, é, exatamente isso. Uhum.
e aí não levanta da cama, pega no sono de novo e aí pronto, acabou.
É.
Acabou. Então, talvez, ah, quando você acordar, você f ir para o banheiro, voltar e abrir as janelas, isso possa te ajudar um pouco não é? O que você acha?
Uhum. Sim. Não, eu acho que me ajuda mesmo, vai me ajudar com certeza isso, eu vou tentar fazer justamente isso que você falou, eh, e eu inclusive tenho uma gata que nem pra me ajudar porque normalmente os gatos ajudam.
<laughs>
Né, os gatos costumam ajudar, assim. A minha gata brasileira ela me ajudava ela não me deixava ficar na cama, sabe.
Ah, pois Ah, você tem uma gata importada, é isso?
Eu me a mi a minha gata portuguesa, eu eu que eu tenho uma gata portuguesa agora e ela olha, se deixar ela passa, assim, ah, o dia inteiro na cama comigo, eu falo: "Vai Tuna, acorda m me manda sair da cama", e ela fica ali dormindo na paz. <laughs>
Ah, então é isso. Lógi Não, não vai sair, ela é portuguesa, ela não vai sair de lá, ela tá muito bem obrigada.
Não, exatamente, sabe. A brasileira dava 6h já estava ali no pique, a portuguesa tá ali tranquila dentro embaixo da coberta. <laughs>
Não, ela nem vai se abalar, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas você sabe, eh, quando você acorda, você tem algum compromisso com alguém ou é só você com você mesma?